ちょっと聞いてほ欲しい話があって、あの、聞きながら、もしアドバイスあったら聞きたいんですけれども。はい、ちょっとですね、なんか、こう、私が管理している仕事がありまして、ま、社長さんがいて、すうん、頼まれごとがあって、私が管理してるって感じなんですけれども。ま、あの、その、ま、管理人だったり、警備員みたいなものを、えっと、ま、私が見つけてきて、えっと、その社長さんの、あの、ま、そう、許可の許可のもと、ま、見てるって感じなんですけれども。はい、あの、ま、だから私、こう、間に挟まれているみたいな形になるんですけれども。はい、それでですね、あの、まあ、一応色々、こうやってやるんだよということを合意できて、まあ、やっていただいてるんですけど。
はい、何でしょうか？はい。 はい。 はい。 はい。 うんうん、うーん。 うーん。 物件を管理したか感じですかね。はい。 はい。 はい。 はい。 あ、その、管理人さんですね。はい。
そうですね。あの、ま、とても真面目にやってるとは思うんですけども、私もそこにずっといるわけでもはないので
はい。 うーん、そうですよね。うん。
ま、あの、ま、上手くやってるという話だけは聞いてたんですけれども、ま、そこの、その、まあ、社長さんが、ま、ま、その子のことを、なんか、その、業務時間内に外で見たことがあるみたいな。
はい。 はい、どうされましたかね。 ああ、なるほど、はい。
うん。だから、ま、サボってるんじゃないかっていう話なんですよ、要は。
ああ、そんなことがあったんですね。はい。
うん。それで、その後こう社長さんが戻った時には居たから。
はい。
「なんかさっき、外居たよね」みたいなこと言ったら、『「いや、ここにずっと居ましたけど」みたいなことを言われた』とか言ってるんですね。
うーん。うんうんうん。
で、私としては、そのこう、どちらの側につくわけにもいかないというか。
うんうん。ま、自分ご自身が見られたわけではないので、それはちょっと、ん、か簡単に判断ができなかったということですかね。
うーん。だから、あのそんなわけないですよ、絶対居ましたよとも言い切れないですし。
うーん、うんうんうん。
あのかといって、あの、そうやって外で見かけたって言うんですけど、どうなんですかってこうなんか、ね。
うん、強く詰めるわけにはいきませんもんね。うん。
言うわけにいかないし、そもそもその一言ですら、確認するのは良くないかなと思っていて。
うーん。
うーん。なので、あの、まあ、起きたことはしょうがないし、そういうことがあったんだ、まあ、今回流しましょうっていう形で、なんかもうちょっとこう、ステータス、どこにいるとか、何してるっていうのをちゃんとしましょうっていうことで終わったんですけれども。
はい。 はい。 うーん。 はい。
あの、それってこう、何て言うんですかね、信頼関係がこう、出来てないっていうことから
はい。
ま、あの、疑心暗鬼んなってこう、他人をそう見間違えちゃったかもしれないし。
あ、社長さんが。はい。
はい。 なんかこう、確実にその信頼関係やコミュニケーションが上手くいってないなっていうのは思うんですよね。
うーん、なるほど。はい。
うーん。その働いてる方がもし外出てたんだったら、ま、もしかしたらちょっとタバコ休憩に行ってたとか。
うーん、ね、まあ、ね、コーヒー休憩とかありますもんね。うん。
うんそういうのもあるかもしれないので、ま、もちろんあの、それを禁止してる、完全禁止してるわけではないので、ま、あの、自分の裁量であの、一番落ち着いた時にちゃんとどこどこに出てます、5分休憩ですとか
はい。 はい。 はい。
やってれば、すいいんですけれども。 あの、そういったこう信頼関係とか、かあの、かそういうのが出来てないと思うんですね。
うーんと、ま、その社長さんに対してもそうですし、その管理人さんに対しても、信頼関係がお互いにちょっと。 ご自身との間の信頼関係、両方の関係でちょっとちょっと揺らいでるという感じですか？うーん。
うん。 そうですね。だから、なんか、どういう感じで、そういうのって、こう、これからもうちょっと、関係構築とか、回復をしていくべきなのかなって悩んでるんです。
はい。 はい。 うーん、なるほど。も、一対一だけじゃなくて、ちょっとお互いの間に板挟みになってるので、その間で、お互いの真の信頼関係のバランスをどう保つかってのは、ちょっと難しい問題として、とにま、考えられているということですかね。
うん。 そうですね。
うんうんうん。う
うーん、なんか、必要以上に入って、あの、お手て繋いでっていうぬ関係でもないですし。
はい。 うーん、うんうんうん。
うーん。なんか、難しいですよね。なんか、やるべきことやってればいいっていう話ですけど、ま、やるべきことやってないっていう、こう、クレームだったりするわけで。
はい。 うん。
うーん。
その、管理人さんに対して、あの、気を使われる理由っていうのは何ですか？もう。そこを厳しく管理するというのは、ちょっと問題がやはりあるんですか？
ああ、私がですか？
はい。
私的には、その もうやることやってればいいっていうかんか感覚なので、あの、不都合を起こしてないって思ってるんですね。
うんうん。 はい。 ああ、はいはい。今回の事例でも、そそこまでの不都合ではないはず、そんなに遠くで見かけたっていうわけではないんですね。なんか、建物ちょっと外にで、いたのを見たっていう感じですね。うん。うん。はい。
そうですそうですそうです。 なだから、こう、寝坊して来なかったとか、あの、も、勤務時間なのに明らかに帰ってるよねとか。
うんうんうん。うーん。
それでお金もらってたよね、とかだったら問題ですけど。
はい。
うん、みま
ちょっと扉の外に出てたりとか、そういうことだったり、ということだったんですね。
そうですね。ま、そもそも見間違いなんじゃないのっ <chuckles> ていう感じも、心では、心では思ってますし、ま、あの見間違いじゃなくてもまあ。ね、自分が戻ってきた時いたぐらいだったら、もう勘弁してあげてよぐらいには思ってますけど。
うん。 うん、ま、可能性としては、うん、おお大きく、うーん。 はい。 あ、なるほどなるほど。今回のような事例でちょっと、うん、そういったいきなり管理体制をきつくするっていうのはちょっと考えにくいという状況 ですね。うーん。
そうですね。あの、ま、その雇用形態とかに関しても、私の会社のその、部下がそこで働いてるってわけではなくて、私はそこのアドバイザーみたいなものですので。
はい。 あ、なるほどなるほど。 なるほど。 うん、ちょっと業務委託をしているような感じなんですね。うーん。
そうですそうです。あのもう適材適所のものも、ああの連れてきて、この子どうですか？っていう、か形で
はい。 うん、ま、マッチングみたいな感じですね。うん。
そうですね、やってるので、そこまでこう厳しくしたりとか、そういう立場にはないんですよね。
うん。 うん、なるほどね。はい。
うん。でも、やはりこう、うん。私のところにそういう、どうだどうなんだろうとかいう話が来るので。
はい、はい。なん何らかの、社長さんに対しての納得いくそうな、へ返事をは、できればしたいなということだったんね。うん。
はい。だからあの、私もこう、これで対応するのもいや嫌ですし、その疑われる子も可哀想だなので、なんだったらじゃあ、あの、監視カメラでも、ずっとつけたらいいんじゃないですかって
はい。 うん。 うん。 はい。
言ったんですよね。で、Wi-Fi 引いてくれたら24時間モニタリングできますよって言って。
はい。 はい。あ、そういう具体的な解決案も、ご提案されたんですね。はい。
はい。でもやっぱりそうすると「いや、そこまでではない」みたいな。
あ、社長さんも、ふふほまでする、うん、ことはないえん。うん。
はい。そういうことなんですよね。
うーん、ま、軽く注意してくれよみたいな感じで、言われたんですね？
まあ、そうですね。ちょっと、まあ、愚痴を言いたいっていうことだったのかもしれないですけど。
ああ、はい。そこまで深刻な感じのクレームではなかったって感じすね？
そうですね。何か根本解決したいというよりかはまあ、なかなかこう。例えば、ゴミの掃除とかもあるだろうから、常に受付にはいないんだけど
ううんうん。 はい。 はい。
「それにしてもなんか、会う機会が少ないんだよね」とか「たまたま通りがかった時に、会う機会少ないんだよね」とか、そういう感じですね。
ああ、なるほどなるほど。あ、でもそういう、ん、1回見かけたとかいうことではなくて、なんかそう思われるに至る、何かもうちょっとその頻度的に多い、あたあっての、ちょっと、うその、うはい。
うーん。多分、こう、なんか、怪しいなとかいうのが、ちょっと積み重なってったりとか。まあ、もしくはその、何て言うんですかね。ん挨拶の感じとか、その、コミュニケーションの感じがちょっとあったのかな？とも思いますけどね。
うーん。 はい。 ああ、なるほ うーん。もともとの関係が、あまり良くなかった可能性もあったということですね。うーん。
うーん。 どうなんですかね、こういうのって。こう、だから今回は、謝罪とか説明とか、そういう話ではないと思ってるんですね。
はい。 はい。うん。
ただ、こう段階的にこう、関係値が作れてはいないんだなっていうのは明らかになったので
はい。
うーん、どんな感じのアドバイスとか、そそういう取り持ちっていうのをするべきだと思いますか？
うん。まあ、おた立場的にその社長さんになにかしてくださいとか、こういう心持ちしてくださいというわけにはもちろんいかないですよね。なので、やるやるとしたら、そのアクションはその管理人さんに対して、うん、ちょっとやら柔らかくその社長さんとの関係を良くしてくださいみたいな感じの方向性を考えられてる ね。
うん、そそう。 まあ、そうですね、割とそっちだったりとか、あとは、どちらにもその、そういうのを委ねずに、なにかこう、管理ルールだったりとか
うーん。 はい。 ああ、なるほどなるほど。はい。
うん、ルールで、まあ致し方がなく、誰が作ったルールともどちらが望んだルールとも言わずに、できるのが一番いいのかなとも思ってますけどね。
はい。はい。 ああ、それはちょっといいかもしれませんね。あの直接なにか、なんか、こういうふうに個人的に「こういうふうにしてください」と言うとやっぱりちょっと反発があるかもしれないね、ちょっと会社のこういう紹介するなんかひとつのスタンダードやルールとして、こういうふうに変更がありましたので、そ仕事の、なしてちょっと、「こういうふうな対応をしてください」みたいな感じで言えばちょっと角が立たないかもしれませんね。うーん。
そうですね。今こう割と、アレアレンジというか、自己采配で、どこどこの見回りもする、なになにの片付けもするっていうのを、まあその、まあもちろんその、業者来たりとか、こう、じゅ住人さんの、あの、相談が来たりとかする時間もあるでしょうから、まあ時間割を決めずにやってると思うんですね。
はい。 はい。 はい。 うーん。 はい。 はい。 うーん。なるほど、はい。
ただ、ももう少しちょっとだるくはなるかもしれないですけど
はい。
何時から何時の間はこれをしするとかいうのを知っておけば、あ、この時間帯はいないんだなとか
うんうん。 はい。
うん、この時間いなかったのは問題じゃないですかとか、そういうのが、まあ、明らかになると思うので
うーん。 はい、そうですね。そのその特定の問題でしたら、そのなんかその、席外している時に、今ここでは、ななにしてますっていうのをその大家さんうん、かりあの、社長さんが見てわかるような、なにかそういう連絡も、ぱん的な、あちゅうとかで多少その不安を、ちょっと解消することとかも、なんかできるようなので、そ、技術的ななにか、うん、そう監視カメラまでいかなくてもそういうお互いになにをしているかってのわかるような、なにか連絡手段的なものをを入れてみると、ちょっと楽にそういうのを、められるかなとちょっとい思いますね。
うんうん。 うーん、うん、ま、そうですよね。 ま、やっぱり今回はそういう方向でちょっといってみようかなとちょっと思いますね。
あ、はい、はい、うん、うん。
うん、それがいいですよね？
うん。ちょっといきなりいきなりかぞ管理体制をガラッと変えるというよりは、むしろそういった柔らかくできる簡単なあの、方策なり、ちょっとこれは、あ、ちょっとびしその、方針の微修正的なものをちょっとお伝えする感じで、まあ、ちょっと、ごちにちょっと気づいてもらうというかたちの方がいいかもしれませんね。うん、ん。
うん、そうですね。うん、わかりました。ちょっと話聞いてもらえて、ちょっと方針がはっきりしたので、そそのように動いてみたいと思います。
はい。 はい、あ、ぜひぜひちょっと頑張ってみてください。はい。
はい。 はい、相談乗っていただいてありがとうございました。
はい、失礼いたします。